والله هو أنا كان عَندي مشكلة كده وكُنت محتاجة إن أنت تسمعني و وتنصحني كده، أعمل إيه، لإن أنا، مشكلتي إن أنا حاسّة بإحباط، و وعدم ثقة في نَفْسي، بسبب إن أنا باروح الچيم ودايمًا م باعمل تمارين، وبن آآ وكمان منتظمة على نظام غذائي، آآ نصايح الدكتور وكده وفي الآخر ما باحِسش إن أنا باعمل النتيجة اللي أنا عاوزاها ما باوصلهاش رغم الإجهاد اللي أنا فيه وال والاستمرارية والشغف اللي كان عَندي في الأوّل في إن أنا آآ أوصل للنتيجة اللي أنا عايزاها وفي الآخر فشلت في إن أنا أوصل للنتيجة دي؛ فالموضوع مأزّمني أوي وزعلانة ومُحبَطَة أوي إن أنا أكمل أو أعمل أي حاجة، فمحتاجة نصيحتك يعني.
أوكي. فاهمِك آه. أكيد أنا فاهمِك طبعًا و يعني أنا مُتفّهم شعورِك، آآ. بس النتيجة بت يعني بتعتمد من شخص للتاني آمم وليها جوانب كتير جدًا، آآ حسب أنتِ بتروحي ب طريقة تمرينِك إزاي، آآ البرنامج الت بتاعِك آآ أكلِك، آآ وقت الراحة بتاع بتاعِك، آمم بتقدرى إن أنتِ آمم تطوري من آآ برنامج التدريب بتاعِك والّا البرنامج روتيني جدًا، آمم وعلى أساس الكلام ده أنتِ هتشوفي نتايج أكيد بس النتيجة دايمًا بتاخد وقت، والنتيجة بتكون بَسيطة، يعني أنتِ مثلًا لو بتروحي بتحاولي إن أنتِ تاخدي صور لنَفْسِك مش شرط كل يوم بس مثلًا كل خلال الأسبوع على مدار الأسبوع بتاخدي صور، هتبُصي تلاقي إن، في نتيجة آه، هي ممكن تكون مش ملحوظة، آآ بشكل كبير، يوميًا، بس هي على ال على المدى البعيد، في نتيجة أكيد، ف
اهم.
حاولي إن
بُص هي <tsk> أنت عارف الفكرة في إيه؟ إن أنت عارف إن إحنا بقى كبنات بنهتم أوي بالشكل والمظهر وكده ف ال عايزة أوصَل ل لشكل معيّن و وت و وجسم معيّن كده، طبعًا بجانب الصحّة أكيد يعني، لإن أنا من النوع ال آآ روتيني اليومي مُمِل جدًا، طول الوقت قاعدة في البيت، وكمان مش باشتغل، فطول الوقت قاعدة في البيت. فلمّا باجي أبذِل مجهود، باحِس اللي أنا آآ باتعب جدًا، وطبعًا بسبب قعدتي في البيت آآ طبعًا أنت عارف بقى ال إحنا الهرمونات بتاعتنا بتشتغل 24 ساعة، زعلانة باكل، فرحانة باكل، فكُلّه أكل في أكل، ففي الآخر طلعت لقيت نَفْسي بابُص لنَفْسي في المراية لقيت نَفْسي وزني لدرجة إن أنا وصلت ل110 كيلو، يعني رقم كبير طبعًا بالنسبة لواحدة م يعني أنا م من النوع اللي كان وزني مثلًا 70 75 فجأة كده بقى لمّا قعدت كده بعد ما خلّصت الجامعة -لإن الجامعة كنت باتحرّك بعد ما خلّصت الجامعة، قعدت في البيت، ما باشتغلش، ما باعملش أي حاجة. الدنيا كلّها باظت طبعًا معايا، فوصلت لده، آآ اللي هو ال110 ما بقيتش عارفة أعمل إيه، طيّب رُحت لدكتور، قال لي لازم تنزلي gym <tsk> مع طبعًا شويّة أدوية، وحاجات من دي بس م يعني ما فيش جسمي مش متعوّد على المجهود، فتقريبًا كده مش نافع معايا يعني. <chuckles>
أكيد. آه، أكيد طبعًا. صح. فعلًا. ياه! جدًا، آه. فاهمِك آه. فاهمِك آه. أهو زي ما أنتِ قُلتِ كده يعني حصل تغيير كبير وفجأة، آآ طبيعي ال الجسم وال وال وفي ذاكرة عضلية، آآ طبيعي إن أنتِ كان جسمِك واخِد لفترة كبيرة على مجهود معيّن، المجهود ده كان قليّل، فطبيعي إن أنتِ لمّا تبدئي تغيّري ال الroutine بتاعِك تمامًا وتبدئي إن أنتِ تأقلمي جسمِك على يعني الroutine مختلف، ده هياخُد منِّك مجهود ممكن يكون مُضاعف، لإن أنتِ كنتِ في فترة راحة أو منطقة الراحة دي ع بت بت بتحاولي إن أنتِ تروحي لمنطقة فيها مجهود ومجهود عالي جدًا، فطبيعي إن ده ياخُد منِّك وقت كبير وطبيعي إن هو يكون مؤلِم شوية للجسم وم شيء تقيل عليكِ أنتِ ولكن آآ نتايجه هتكون بصراحة آآ يعني مُفيدة جدًا بالنسبة لِك آآ سواء عن يعني على المستوى الشخصي أو ع أو سواء حتّى في حياتِك العملية. آآ ف إ إحساسِك ده مش مش مش غلط، ه هو شيء طبيعي جدًا، لإن هي حاجة مش مُعتادة، آآ أنتِ اتعوّدتِ على حاجة معيّنة لفترة طويلة وبتحاولي تغيّريها دلوقتي، فده هياخُد منِّك شوية وقت لحد ما تتأقلمي على ده، بس بعد كده هتب هتلاقي إن إن ده جزء أساسي من حياتِك وهتلاقي إن هو بيغيّر حياتِك للأحسن وبيغيّر يومِك، بيخلّي إنتاجيّتِك آآ على مدار اليوم أفضل، صحّتِك أفضل.
صحيح. آه، هو برضه الفكرة <tsk> في إن م لمّا أنا نزلت آمم كان كنت طبعًا في الأول باسمع انتقادات بقى اللي هو أنتِ تخنتِ، أنتِ ز بقيتِ عاملة كده ليه؟! من أصحابي بقى، من إخواتي البنات مثلًا ال اللي عندهم رشاقة عنّي وكده، فدخلت بقى آه، آآ فكان عندي شَغَف إن أنا آآ أغيّر الصورة دي وأرجع تاني آآ بصورة كويسة على الأقَل عشان صحِّتي آآ دي كنت شُفتها أهَم حاجة بالنسبة لي لإن كان أقل مجهود كان بيتعبني جدًا ما كنتش باقدر أعمل حاجة. فلمّا نزلت كان عندي شَغَف كبير أوي إن أنا آآ أروح و واتدرّب وكنت ك آمم <tsk> بادخُل كده الgym أبُص على الناس آمم عندهم لياقة وب الناس ب بتشيل وبتتحرّك وبتعمل تمارين وبيبقى عندهم الياقة جميلة جدًا ف فغيِرت منهم، فبقيت إن أنا أعمل زيّهم، بس باحس يعني بعد فترة يعني أنا مُدركة لو لفكرة إن إن أكيد مش هانزل في الوزن مثلًا بين يوم وليلة لأ، مُدركة إن الموضوع هياخُد منّي وقت ومجهود كبير زي ما أنت قُلت لي بالضبط دلوقتي، بس الواحد بيبقى غصبٍ عنّه بيبقى لمّا بيبقى حاطط هدف، بيبقى حاسِس إن هو أنا عايزة أوصل لده. آآ ماشي، أنا قعدت فترة كويسة آآ شهرين، يعني على الأقل شهرين أبدأ ألاحظ نتيجة ملحوظة، لكن ما فيش، أنا باجي أشوف إن مقاسات اللبس هي، هي آمم ما ما ما قلّتش، آآ شايفة إن أنا لسّه لحد الوقتي آآ لمّا بابذل مجهود آآ لسّه التعب زي ما هو، آمم آجي أعمل أي رياضة آآ حتّى المشي، المشي كده مش ما لهوش علاقة بالgym أو حاجة مش بامشي على مشّاية أو حاجة أو جهاز لأ، ده أنا بامشي كده عادي اللي هو إيه، آه، مش قادرة، آآ أطلع السلّم أقول بلاش أركب ascenseur أطلع على السلّمِ شوية، ألاقي يعني أقصى حاجة الدور التالت وخلاص وأنا قاعدة في التامن مثلًا، فاللي هو مش مش عارفة أكمّل حتّى أوصل للخامس أو السادس، ف فالموضوع مأزِّم الواحد نَفْسيًا أوي وبيخلّيني أندم آآ طبعًا إن أنا سِبت نَفْسي، بس باقعُد أقول لنَفْسي آمم هو أنا في حاجة غلط في الموضوع، أنا أنا ماشية غلط، أنا مش ماشية صح، هل النظام ده غلط، آآ هل أنا م خلاص جسمي اتعوّد إن هو م على حجم معيّن و و و وroutine معيّن أو حركة معيّنة ومش هينفع إن أنا أغيّر. باقعُد أسأل نَفْسي الأسئلة الكتير دي كّلها ومش بابقى عارفة إن أنا ألاقي إجابة ليها، فطبعًا كل ده بيأثّر على نَفْسيّتي وبيبقى وبرضه في نَفْس الوقت بيولِّد غيرة كده جوّايا لمّا باشوف حد يعني آمم سَلِس في الحركة كده وعنده رشاقة يعني، فالموضوع بيبقى صعب أوي.
أنا مُتفهمِك آه. ممتاز. صحيح. أكيد طبعًا فعلًا. أكيد طبعًا. أكيد آه. صحيح. فعلًا، أنا مُتفهّمِك يعني تمامًا وم عايز أقول لِك آآ اللي لاحظته من كلامِك إن أنتِ ب يعني بتحاولي تعملي اللي عليكِ، بس في جزء ناقص هو العامل النَفْسي، آآ يمكن يكون هو ده السبب إن أنتِ حاسّة إن ما فيش تقدُّم أو ما فيش تغيير، آآ العامل النَفْسي مهم جدًا. آمم ممكن ي يعني ي يدّي لِك motivation وي وي و وعقلِك لو أنتِ مصدَّقة إن في progress بيحصل وفي تغيير وفي نتيجة، ده هيدّي لِك motivation أكتر والعكس تمامًا، لو أنتِ بتعملي مجهود بس مش شايفة إن في آمم يعني نتيجة، للأسف ده هيكون تأثيره سلبي، ممكن يكون أضعاف كمان. ف حاولي إن أنتِ تجرّبي
صحيح. ده هو ده اللي بيحصل فعلًا، هو ده اللي بيحصل إن أنا شايفة إن ما فيش نتيجة، فالموضوع بيأزِّم معايا أكتر فعلًا، فبتلاقيني بقى عندي شَراهة في الأكل أكتر. يعني باقعُد أيوه، الإحباط بيخلّيني أقعُد آكُل أكتر و ولو المفروض آكُل أو أمشي routine على routine معيّن في الأكل عشان يبقى أكلي صحّي وكده ويفيدني لأ، أكل الصحّي إيه وبتاع إيه بقى خلاص بقى هو كده، كده ما فيش حاجة جايبة نتيجة، فبازيد أكتر، فهي دي الواحد فقد الأمل بصراحة يعني.
توصلي لدرجة الإحباط. مضبوط. صح للأسف، لإن آآ يعني آآ ال ال الأفضل إن أنتِ تحاولي آمم، آآ، يعني تحاولي إن أنتِ آآ تحُطّي برنامج واضح آآ، وتحاولي إن أنتِ آآ تشوفي الن النتايج دي على فترات صغيرة وتقارنيها مع الوقت، يعني مثلًا لو أنتِ أخدتِ آآ، نتايج على مدار الأسبوع وبعد كده الأسبوع اللي بعده أخدتِ نتايج برضه وتقارني ال النتايج بتاعة الأسبوع ده والأسبوع اللي بعده، هتلاقي فرق وده هيحاول يعني ده هيحسِّن معاكِ كتير جدًا آمم يعني في الجزء النَفْسي. فهيخلّيكِ مُتقبَّلة الموضوع، هيخلّيكِ عندِك دافع إن أنتِ تكمِّلي، لإن بدون النتايج هتحسّي إن أنتِ بت بتعملي مجهود على الفاضي. فأهم شيء أو الجزء اللي ناقص، إن أنتِ تركِّزي على النتايج، لإن كل ما هتشوفي نتيجة، ده هيدّي لكِ دافع إن أنتِ تكمِّلي أكتر وهتلاقي كمان إن أنتِ أدائِك بي بيزيد، لإن أنتِ عايزة توصلي لنتيجة أعلى في وقت أقل. آآ هت ده هي كمان هيفرق معاكِ يعني آآ عمومًا مش بس يعني آآ، يعني Physically بس Mentally كمان، آآ هيفرق معاكِ زي ما قُلت لِك على مدار اليوم، هيفرق معاكِ في إنتاجيتِك. زي ما أنتِ قُلتِ هتلاقي نَفْسِك بتمشي بسهولة، هتلاقي نَفْسِك بتتحرّكي بسهولة وهتلاقي نَفْسِك بتأدّي كل المهام اللي عليكِ خلال اليوم بسهولة. فحاولي إن أنتِ تركِّزي على النتايج، لإن النتايج هي الحاجة اللي هتدّي لِك الدفعة إن أنتِ تكمِّلي أكتر وما ترجعيش أي خطوة لورا.
إمم. إمم. آه، يعني يعني أنت قصدك إن أنا أحاول إن أنا أنت آآ أنتظم يعني بنظام معيّن أو برنامج معيّن ولفترة صغيرة وبعد كده آآ أبدأ أق أقسِّم النظام ده لأ لأ ال يعني لفترات معيّنة وأبدأ إن أنا أقارن بقى إيه، ما بين كل فترة ومُجرّد ما بابدأ ألاحظ حتّى لو كان تغيير صغير، فده يعني إن هو يدّيني دَفعة أو بمعنى أصح جُرعة ال الأمل، فده يأثّر على نَفْسيتي إن هو يدّيني شغف آآ أو يدّيني الأمل إن أنا أكمِّل تاني. آمم هي بصراحة فكرة حلوة وأنا ما جرّبتش أعمل ده، فأكيد هاجرّبها وإن شاء الله تجيب معايا نتيجة وآمم، وإن شاء الله أقول لك يعني النتيجة كانت إيه. طبعًا أنا باشكرك جدًا على النصيحة الجميلة دي وطبعًا إن أنت سمعتني وتفهَّمت شعوري جدًا، فشكرًا جدًا ليك.
أكيد. بإذن الله. شكرًا ليكِ.